Có na, tập thể dục buổi sáng rất tốt nha. Lúc đâu lúc ban đầu thì tôi cũng, ơ, không có tự vận động tại vì tôi rất là lười. Á, nhưng mà tôi bắt đầu tôi, gọi là, mình vượt qua chính mình đó, tức nghĩa là mình thử, thử thử mình vận động nhẹ cái ngày đầu tiên. Đó, mình cảm thấy quen rồi, qua ngày thứ 2 mình vận động tần suất cao hơn một tí, ngày thứ 3 tần suất cao hơn tí. Đó, thường thường những người mới bắt đầu á mà họ hổng có biết cái những cái mẹo này đó, họ tập rất là nặng, mà khi họ tập nặng xong qua ngày hôm sau họ rất là mệt mỏi, rất là đau người, thành ra họ bỏ luôn, họ hông tập. Đó, cho nên những người người nào mà mới bắt đầu thì chúng ta nên vận động nhẹ nhàng và mình tăng từ từ thôi.
Ừm. Ừm. À, vậy là có một cái mẹo thứ hai nữa khi mà mới bắt đầu tập thể dục đó là nên tập những cái bài tập mà vừa sức và, ờ, tăng dần cái độ khó từng chút một, chứ không phải là ngay đầu tiên, ngay lập tức là tập những cái bài tập khó, đúng không?
Đúng rồi, tại vì lúc đó mà cơ thể mình chưa quen mà mình tập, ừm, nặng liền thì nó sẽ không thích ứng được với rất là đau người. Lúc đó mình nó sẽ khiến cho mình bỏ cuộc luôn.
Ừm. Ừm. Ừm, tức là cần phải có một cái thời gian nhất định để mà, ờ, sức khỏe có thể kiểu, cái cơ thể của mình có thể thích nghi dần dần với những cái thói quen mới ha.
Đúng rồi, mình phải có thời gian chứ, mà cơ thể mình cũng vậy, mình ngay bản thân mình cần thời gian thích nghi thì chính cơ thể mình nó cũng phải cần có thời gian thích nghi. Đó, nhiều khi cái cái cái cảm xúc mình, mình muốn tập rất là nhiều, nhưng mà cơ thể mình chưa quen thì cũng cũng dễ gây, thứ nhất là chấn thương, thứ hai là dễ cảm giác bị đau nhức, dễ bỏ cuộc. Đó, cho nên những ai mới bắt đầu thì nên áp dụng những mẹo này.
Ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. À, hồi nãy thì, à, quay trở lại với lại là cái thói quen mà dậy sớm đó, thì, ờm, nhiều người là không có thể dậy sớm được là bởi vì là rất là hay thức khuya. Thế bản thân bạn thì điều chỉnh cái thói quen thức khuya như thế nào?
À, đúng rồi, đó đó. Thật ra cái thói quen thức khuya á là ảnh hưởng nhiều nhất, theo tôi tự nghiệm bản thân mình và tôi có nghiên cứu và tôi có tìm hiểu ở trên mạng á, hầu như là rất nhiều do cái điện thoại là chính, do mạng xã hội. Đó, chúng ta bị, <laughs> chúng ta chúng ta chúng ta bị lôi cuốn bởi cái điện thoại, nhất là mạng xã hội đó, nhiều bạn, a, chơi nhiều cái kênh xã hội như là Facebook, TikTok, Instagram các kiểu, các bạn đăng lên rồi các bạn chờ người ta like, người ta view, người ta comment thế là bạn bị lôi vô câu chuyện đó.
À, do cái điện thoại hả? <chuckles> Cái điện thoại gây ra vấn đề gì vậy? <chuckles> Ừm, đồng ý, tức là trên mạng nó có quá là nhiều những cái, ơ, nội dung gây sao nhãng hả? Gọi là, có những cái nội dung rất là hấp dẫn, và cái tâm lý FOMO thì nó ngày càng phổ biến. Ờ, cứ sợ là bỏ lỡ một cái gì đấy, thế là mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục lướt, lướt, lướt và, ờ, tham gia những cái mạng xã hội để mà cập nhật thông tin. Ờm, nhưng mà nó có liên quan gì đến cái việc thức khuya vậy?
Đó, chính Đúng rồi, nó dễ thu hút á. Ưm, đó. Đó.